Eee, 13 yaşında bir oğlum var. Iıı, dolayısıyla, ııı, şu anda işte gelişen bu dünyada bütün teknoloji işte her şeyi, eee, çok yakından takip ediyor. Arkadaşları, herkes, eee, aynı durumda zaten, o yaş grubu. Eee, dolayısıyla ben de aslında meraklı olmama rağmen yine de mesela onun gerisinde kaldığımı, ııı, fark ediyorum. Bazen söylediği şeyleri anlamıyorum. Eee, bu konuda hani nasıl bir öğrenme yapabilirim? Nasıl uyum sağlayabilirim? Eee, bana yardımcı olabilir misin?
Hı hı. Hı hı. eee, oğlundan bahsettin, eee, ve yeni gelişen değişen dünyada aslında, eee, onunla birlikte, eee, bir şeyleri öğrenip, eee, belki de onun hayatına daha çok dokunacak şekilde ilerlemek istiyorsun anladığım kadarıyla. Ben bu noktada özellikle şunu sormak istiyorum sana hani oğlunun, ımm, hobileri neler? Dikkatini çeken konular neler? Belki de önce bunlara yoğunlaşıp orada, eee, biraz daha derinlemesine konuşabiliriz bu konuyu.
Evet. Kesinlikle. Tabii. Anladım, eee, yani basketbolu, ııı, seviyor. Onun dışında, ııı, teknoloji tabii ki, ııı, çok fazla var hayatında. Iıı, şey PlayStation'da oyun oynamayı çok seviyor. Iıı, işte FIFA s oynuyor, GTA oynuyor. Eee, bir de, ımm, 1 tane daha oyun vardı ama şu anda adını hatırlamıyorum. Eee, bu aralar sıklıkla ondan oynuyor. Iıı, ve şey sürekli bir de, eee, Beşiktaşlı, eee, futboldan bahsediyor. İşte bana, ııı, transferlerden bahsediyor. Eee, ne olmuş? Ne bitmiş? İşte Sergen ne yapmış? Iıı, hata mı olmuş? Kırmızı kart mı falan her şeyi anlatıyor. Ama ben de Beşiktaşlıyım ama, ııı, hani o kadar da çok, uuu, şey değilim, eee, bilgim yok. Eee, çoğu şeyi aslında, ııı, anlamıyorum söylediği şeyleri ama dinliyorum yine de. Eee, şey olsun istiyorum yani hani, eee, bizim zamanımızda, ııı, hani çok fazla, ııı, nesiller arası fark vardı. Eee, şimdi ben oğlumla, eee, muhakkak benim de olacak yani hani onların bir kere bakış açısıyla bakmam ya da onların takip ettikleri, ııı, şeyleri tam anlamıyla takip etmem mümkün değil. Ama, ııı, en azından bir yerde böyle hani azıcık bir şey de olsa bir ortak dil konuşabilelim. Onun bana söylediği şeyleri anlayayım. Iıı, hani o da eee bu süreci, ııı ,işte arkadaşıyla, ııı, güzel geçirmesine rağmen evde de, eee, huzurlu olsun. Böyle dışarıya, ııı, karşı bir, iii, gitme isteği duymasın, ııı, derdindeyim. Eee, dolayısıyla, ııı, böyle özetleyebilirim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Süper. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Mutlaka. Hı hı. Anladım. Aslında, eee, i b bahsettiğin, hani, ilgi alanları, tam yaş dönemine uygun ilgi alanları ve bu noktada hem, eee, erkek olduğu için de birazcık ona ulaşmakta zorlanabileceğin şeyler. Mesela futboldan bahsettin ya da belki PlayStation ya da bilgisayar oyunları gibi. Eee, bu noktada evet, endişeni anlıyorum senin ama sonuçta, eee, öncelikle bunu hi istemen çok güzel bir şey. Onunla aynı noktada buluşup belki de beraber bir hobi edinerek bunun üstesinden de gelebilirsiniz, yani, bu "değişen dünya" dedik ya, bu tabire beraber adapte olabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu noktada da aslında, eee, belki de zaman zaman konuştunuz ama farkında olmadığınız ortak a ilgi alanlarınız olabilir. Bunları düşünebiliriz belki de, yani, evet, futbol olmak zorunda değil çünkü sonuçta futbolla ilgili konuşurken belki o da, eee, seninle konuşmaktan çok hoşlanmıyor olabilir. Bunu arkadaşlarıyla yapmak ona daha keyifli gelecektir ya da, eee, bahsettiğin be PlayStation arkadaşıyla oynamak daha keyifli gelecektir ona. O noktada da aslında ikinizin yapmaktan keyif alacağı şeyleri hayatınıza entegre etmek çok daha mantıklı olabilir gibi geliyor bana. Bu noktada, hani, eee, belki şöyle olabilir, yani, genelde oğlan çocuklarında bu olmuyor ama belki yemeğe ilgisi vardır, belki mutfakta birkaç ar alet edevat kullanmaktan hoşlanıyordur. Belki beraber, eee, onun da seveceği tarifleri yaparak Eee, bu bir sadece fikir. Hani, bu anlattıkların dışında başka nelere ilgi duyuyor? Aklına geliyor mu bir şeyler?
Evet. Aynen. Güzel. Evet. Muhtemelen. Kesinlikle. Çok haklısın. Aynen. Kesinlikle. Eee, yani, yüzmeyi filan seviyor ama, hani, şu anda o çok mümkün olan bir şey değil fakat, eee, sen, hani, "Ortak, birlikte bir hobi edinebilirsiniz." demiştin ya, orada benim direkt aklıma yemek gelmişti. Eee, çünkü kendisi şey, avukat olmak istiyor ama hobi olarak da, böyle, bir, eee, aşçılık yapmayı, ııı, istiyor, yani hayalleri böyle. Bilemiyorum nasıl, ne kadar yer şey, gerçekleştirecek, eee, ama dediğin gibi, hani, en azından haftanın 1 günü, hafta sonu olur muhtemelen, işte, birlikte mutfağa girip oradan, işte, hatta belki şu ana kadar benim bile denemediğim, işte, internetten bulduğumuz, hoşumuza gideceğini düşündüğümüz bir tarifi seçip, eee, onu birlikte yapabiliriz. Eee, bundan onun da zevk alacağını düşünüyorum. Ben de zevk alıc alırım yani muhakkak. Eee, bu çok güzel bir fikir gerçekten.
Hı hı. Evet. Hı hı. Süper. Hı hı. Evet. Kesinlikle Yani, ııı, bu noktada belki şu tariflere bakabilirsiniz. Hani, pratik tarifler, belki en başta 5-10 dakikalık kolay tarifleri yapıp, işte, bundan birkaç ay sonra çok daha komplike, eee, tariflere geçebilirsiniz. Eee, bununla ilgili belki beraber alışverişe bile çıkabilirsiniz. Mesela, s ııı, tamamen, hani, bir fikir olarak söylüyorum. Çok basitinden belki süt köpürtme aletiniz yoktur. Bunu almak için beraber alışverişe gitmeniz ya da, emm. Uf belki de çok basit tarifte fındık geçiyordur, fındığı beraber almaya gitmeniz, market raflarında belki aklınıza başka bir şey gelip onunla ilgili konuşmanız bile belki bu, eee, süreci daha keyifli hâle getirebilir, eee, bu noktada aslında, mutfak bence insanları en çok birleştiren şeylerden biri çünkü, yani, yemek, yani, her hâliyle bizi hem hayatta tutan hem de bize keyif veren şeylerden biri yani. Eee, bu noktada belki, eee, konuştuğumuz gibi bunun üzerine gidebilirsiniz. Onun dışında başka nelerden hoşlanır onları, hani, ııı, düşünüyorum. 13 yaşındaki 13 yaşında dedin sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Eee, bir genç neden hoşlanır? Dedim, "Belki basketbol, ııı, oynuyor mu?" Onlarla ilgili belki bir alışverişe yine beraber gidebilirsiniz, yani, daha çok, ııı, birlikte ge vakit geçirebileceğiniz aktiviteleri artırabilirsiniz gibi geliyor bana.
Evet. Çok haklısın. Tabii. Evet. Çok haklısın. Kesinlikle. Çok haklısın. Evet. Evet. Oynuyor, hı hı. Aynen öyle, gerçekten. Bu, ııı, çünkü şöyle bir şey, eee, var. Eee, bana çok, ııı, bağlı, yani, bağımlı derecesinde bağlı bir, eee, çocuktu. Tek çocuk zaten ve, böyle, yani, biz, ııı, doğ yani, bir yaşındayken de, ııı, başka, hani, benim hiç tanımadığım tanıdığımın olmadığı bir yere gitmiştik ve orada da zaten iyice, böyle, birbirimize, hani, yapıştık diyebilirim. Eee, bana bu kadar bağlıyken, işte, benim, hani, ııı, onayım, ııı, gözümle bile olsa bir onayımı almadan felan, böyle, ııı, bir şey yapmazken, e, şimdi tabii ki yaşının gereği, böyle, benden uzaklaşması. Ondan sonra, ııı, yine soruyor tabii ki, ııı, bazı şeyleri, ııı, ke yapabilmek için ama, eee, böyle, ııı, o, hani, artık birlikte yaptığımız, ııı, şeyleri yapmıyor olmamız beni aslında çok üzüyor. Eee, belki birkaç sene sonra, eee, maksimum 5 sene sonra da, ııı, aslında tamamen belki uçup gidecek, yüzünü görürsek şükredeceğiz ama, eee, o, hani, eee, yine de yanımda kaldığı sürece birlikte güzel vakit geçirmek istiyorum. Iıı, çünkü çok kıymetli bu yıllar.
Hı hı. Hı hı. Hıh. Tabii. Eee, özellikle de hani ergenliğe aslında girmeye başlayan ve bu sürecin de uzun bir süreç olduğunu hani bilerek aslında bunları da düşünmen çok normal. Eee, sonuçta, eee, çok daha fazla arkadaşlarıyla ya da dışarıda olmak isteyebilir ya da evde kalsa bile, eee, günümüz çocuklarında olan bir durum, eee, bilgisayarıyla t ya da telefonuyla çok daha fazla vakit geçirmek isteyecektir. E, bu noktada da aslında, emm, ergenlik döneminde de oluşan, eee, yani, çok doğal olarak bu duygulardan dolayı belki bir asilik geliştirebilir, eee, ya da işte "Anneciğim bana karışma." gibi çok hani kibar bir şekilde de bunu yapabilir ama, eee, çok doğal olarak kendi içine girebileceği bir süreçten bahsediyoruz ve bu noktada, eee, onunla her zaman iletişimde kalmak çok daha önemli. Yani, eee, gün içerisinde hani belki her detayı tabii ki de annesine, ailesine ya da arkadaşlarına anlatmayabilir insan ama günün sonunda başına gelen ya da gördüğü bir şeyi anlatarak aslında bu süreci daha, eee, yaşanılabilir kılacak kişi de aslında kendisi olacak. Bunu ona aşılamak da gerekiyor yavaştan. Ve o yüzden de, eee, onunla konuşabileceğin, onunla, eee, bire bir iletişimde kalabileceğin aktiviteleri hayatınıza katmak gerçekten çok önemli olacak. Belki burada sen de birazcık daha kendinden verebilirsin ve onun seveceği bir oyunu belki PlayStation'da beraber oynayabilirsiniz ve belki de bu şekilde de bir iletişim kurabilirsiniz. Eee, senin hani böyle birazcık daha yatkınlığın var mı? Oynamak ister misin?
Evet. Aynen. Çok. Evet. Anladım. Çok haklısın. Tabii. Çok haklısın. Çok haklısın. Olabilir. Yani, 1 kere bir futbol deneyimimiz olmuştu ama, yani, <chuckles> eee, bana, ııı, o kadar sabır gösterebilir mi bilmiyorum. Ama, ııı, tabii şey yapabilirim. Iıı, hani, futbol olmasa da futbol çünkü çok, ııı, kolay gelmedi bana ama, hani, onun oynadığı diğer oyunlardan, ııı, 1 tanesini seçip birlikte ilerleyebiliriz gerçekten. Bundan, ııı, hani, ben de keyif alırım. Eee, ayrıca şöyle bir şey de var. Gerçekten evet, eee, şu anda daha, eee, küçük ve, hani, eee, her şeyi anlatıyor. Anlatmadığı şeyler varsa da bilmiyorum ama, hani, çoğu şeyi anlatıyor, anlattığını düşünüyorum. Eee, hani, ilerleyen zamanda belki, hani, anlatmamaya başlayacak. Aslında bu anlatmasının, ııı, bitmemesi için, yani, devamlılığını sağlamak için, eee, şu anda onunla güzel bir, eee, ilişki kurmak, eee, gerçekten bu anlamda, eee, fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü başına bir şey gelse ve onu saklasa, hani, onunla baş edemeyebilir. Eee, ama anlat gelip anlatma, ııı, yani, rahatlıkla anlatabilirse her hâlükârda biz onun zaten yanında oluruz. Eee, dolayısıyla, eee, evet çok önemsiyorum onunla birlikte vakit geçirmeyi. Eee, dediğim gibi bu alışveriş kısmı falan onlar da, hani, oğlumun da aslında, eee, sevdiği bir şey küçüklükten beri. Aslında kitapçıya da gidebiliriz çünkü, hani, küçük ü lüğünden beri de, eee, yine hep kitapçıda çok fazla vakit geçirdi. Kitap okumayı da seviyor. Eee, öyle bir şey de yapıp arkasından bir kahve içebiliriz. Sen şimdi bana söyleyince bu fikirleri aklıma, ııı, başka alternatifler de geldi. Gerçekten bunlar, ııı, benim için özellikle çok kıymetli olacak. Büyüdüğünde belki onun için de çok kıymetli olur. Eee, dolayısıyla evet, bunları, ııı, hayatımıza sokabiliriz.
Hı hı. Çok iyi olur. Hıı. Süper. Mutlaka. Kesinlikle. Hı hı. Süper. Çok güzel. Hı hı. Evet. Ya, dediğin gibi belki de şu anda bunun kıymetinin o kadar farkında değil ama ilerleyen zamanlarda, eee, eminim bunu fark edecek bir çocuktu o da. Eee, o yüzden n senin de dediğin gibi, e günün sonunda ne kadar vakit geçirirseniz, birbirinizle ne kadar irtibatta kalırsanız bu sizin hem sizin ilişkinizi hem onun ilerideki yaşantısını kesinlikle çok güzel etkileyecek bir şey. Eee, o yüzden de, hani, ben, ııı, şunu söylüyorum her zaman. Eee, bir şeye bir işe girerken anında, eee ı, mükemmel bir sonuç almayı beklemek doğru değil. Bu bir süreç ve bunu zamana yayarak yapmak en faydalısı olacak. Sana en son tavsiyem de, hani, eee, hemen bir şey bekleme, sürece güvenmen olacak.
Evet. Kesinlikle. Tabii. Çok haklısın. Anladım. <chuckles> Çok iyi anladım. Çok teşekkür ediyorum, çok, ııı, iyi hissettirdin bana verdiğin tavsiyelerle. Eee, bunları uygulayacağım, eee, ve, iii, güzel, iii, vakit geçireceğimizi düşünüyorum. Eee, desteğin için çok teşekkürler.
Hı hı. Ben teşekkür ediyorum beni dinlediğin için.
Görüşmek üzere.